Ja, ja. Ich finde halt auch oft irgendwie lustig, dass, äh, manche Leute, die dann halt versuchen, irgendwie so Gangster-Rap zu machen, dann darüber, äh, singen, wie sie irgendwie halt irgendwie, weiß ich nicht, voll Gangster sind und sich irgendwelche, weiß ich nicht, Drogen durch die Nasen ziehen oder irgendwie, äh, Messerstecherei oder was weiß ich was gemacht haben, aber wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie irgendwie wirklich in 'nem äh, in 'ner gefährlichen Situation waren, aber davon halt se die singen.
Mhm. <clears throat> Ja. Ja, ja, nicht mal wissen, wie man 'ne Waffe hält oder so was.
Ja, ja genau. Also, zumindest stelle ich mir das bei vielen deutschen, ähm, so Gangster-Rappern vor, weil was was hast du in Deutschland, wo du da irgendwie jetzt, äh, mhm keine Ahnung, so so solche Gangs, wie's in den USA gibt, haben wir hier halt auch gar nicht.
Mhm. Ja. Ja. Ne.
Oder zumindest habe ich's nie davon mitbekommen. <snorts> Ich äh, ich wohne auch nicht in Berlin oder in 'ner Großstadt, aber <chuckles>
Mhm. Ne, oder da sind jetzt auch noch 2, die jetzt Künstler, die auch im Hip-Hop-Bereich die aus YouTube, sage ich mal, entstanden sind.
Mhm.
Das eine ist DCVDNS. Der ist aus’m Saarland
Okay. Mhm.
und da wurde dann einmal JuliensBlog hat dann da drüber und ging's dann halt drum, der Titel: „Du machst dir keine Gedanken, solang ange Nutella nicht nach Kacke schmeckt“
Okay, interessant.
und das ist so 'n Depri-Song und das ist auch produziert der ist im Schaukelstuhl und die Regentropfen, was da s so läuft, das ist dann schwarz und das ist so 'n richtiges Depri-Lied. Und geht's halt drum, der hat hat hat sich auch selbst nicht ernst genommen und so weiter vom Prinzip. Aber der kann über sich selbst s lachen. Oder das Album, was er gemacht hat als 1., heißt „Brille“
Mhm. Ja.
weil er 'ne Brille trägt oder dann 'n roten Pullunder und so 'n Krams. Und er hat jetzt auch so verschiedene sch Alben jetzt durch und so weiter und auch
Okay. Ja.
mit, äh, anderen zusammen gemacht und so weiter. Und ich sage mal, der ist auch noch er geblieben und er ist halt auch eher so auf dem Ami-Rap.

Ja.
Und nachher kam dann wirklich auch was was Timbaland, oder?
Mhm.
Wer hat da produced? Und hast du schon den ah, äh, hast du schon den den sage ich mal, den
Ah, weiß ich nicht, ich
wie soll man sagen, den Fingerprint von ihm gemerkt? Also
Ja, man man merkt halt, dass die die die Musik sich verändert, aber ich glaube, das ist auch irgendwo normal, dass jetzt vor allem in der Musikbranche äh, die Menschen gehen ja verschiedene Stadien durch im Leben und, dass sich dadurch dann auch die Musik, die sie produzieren, verändert. Aber was mir schon aufgefallen ist, ist, dass viele Lieder oder dass generell die die Länge der Lieder, die man so auf Spotify findet, sind deutlich kürzer geworden. Ja.
Ja. Mhm. Ja, das hat das hast du schon 'n Schlüsselwort: Spotify. Die bezahlen nur per Play und deswegen sind die Titel nicht länger wie 3 Minuten, so ungefähr.
Ja. Ja, ja, und also ich wei ich dachte erst mal, das ist, äh, weil weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen immer kürzer wird kann vielleicht auch 'n bisschen daran liegen, aber es macht schon Sinn, dass, wenn du quasi nur für den Klick, äh, dann halt dein Geld bekommst, dass du dann dein
Mhm. Ja. Hör dir mal die die original lange Version von Thriller an von Michael Jackson, die geht 13 Minuten.
Ja, d das ist mir persönlich schon 'n bisschen zu lang, aber ich bin auch nicht unbedingt der größte Michael Jackson Fan. <chuckles>
<snorts> Ja. Ja, ne, ich meine nur so, also es gibt einige Lieder, die 7, 8 Minuten sind oder 10 Minuten, aber da geht's ja nur Pay-per-Play.
Mhm. Na ja, na ja, und mittlerweile sind manche Lieder so, weiß ich nicht, 1, 2, 3 maximal 3 Minuten, also 3 Minuten ist schon echt viel. So damals noch gab's das eine Lied mit 4 Minutes äh, fo four Minutes gibt's aber nicht mehr, äh, häufig in Liedern. <chuckles>
Ja, das ist alles nur noch... Mhm. Ja.
Ja, finde ich irgendwie schade.
Ne, es hat sich halt auch geändert, ja

Na. Und, ähm, kennst du irgendwelche Künstler, äh, bei denen du das Gefühl hast, die haben's geschafft, äh, auch über 'ne längere Zeit authentisch zu bleiben?
Mhm. Ähm, ja, da würde ich jetzt mal sagen, das ist von den Beginnern, Jan Delay. Ja gut, der hat, also
Mhm. Mhm.
auch mal, unter anderem, Covergeschichten gemacht und so was und auch verschiedene Stile
Mhm.
und unter anderem ist auch 'n Song dabei, zum Beispiel „Ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt.“
Okay.
Das sagt ja schon aus, äh, er möchte nicht, dass seine Lieder gecovert werden, so ungefähr. Also, jeder soll, sage ich mal, sein eigenes Ding machen, seine eigenen Songs, aber mittlerweile wird immer so viel wird gecovert und so weiter, als wenn da irgendwie nix mehr Neues da ist oder so.
Mhm. Ja klar, was Neues zu produzieren ist schwierig, aber eigentlich kann man doch auch Covers als, äh, Kompliment ansehen, weil die Lieder äh, die Leute finden deine Lieder so gut, dass dass sie die auch singen wollen.
Ja, aber Ja, aber es ist teilweise auch so, die Covers sind ja nicht unbedingt immer irgendwo dem Original würdig, sage ich mal.
Mhm, ja gut, das das, äh, läuft man ja immer dann Gefahr.
Ähm, dann auch noch 'n deutscher Künstler, Laith Al-Deen.
Okay, der sagt mir jetzt leider nichts.
Der kam damals raus mit „Bilder von dir“ und der macht auch jetzt noch
Ah doch, das Lieds Ja, ja, ja doch, d „Bilder von dir“, s äh
Ich war auf einige Konzerte von ihm und